Well, mas makakatipid kami kapag ka bumili kasi sabi ko nga dalawa lang kami. So, unang-una kung magluluto ako, magsasarado ako ng klase ko kasi nagtuturo ako. Magsasarado ako ng klase ko, so, mawawalan ako ng kita, <gasps> okey lang yun kung talagang ano, <gasps> dalawa lang kami. <gasps> Kukonsumo ako ng gasul di ba, <gasps> ah, so mas ano siya, <gasps> mas ah, multi-ple multiple yung ano niya yung nagiging konsumo niya, kaysa yung bibili kami ng lutong-ulam na dalawa lang naman kami, sa isang order nga ah, 'di pa namin maubos eh, minsan. So <gasps> ayun, kaya mas resonable talaga sa’min yung bibili ‘pag dalawa lang kami.
Hmm, mm. Mm, sabagay ano mas praktikal naman siya kasi
Yes, marami pa kaming mapagpipilian, di ba?
Oo, oh, kaya at the same time kung nasisigurado naman ninyong yung malinis yung pagkakaluto ayan do’n sa pinagbibilhan, so mas praktikal talaga na ‘yon, yung gawin kaysa naman sa magluto, time-consuming pa 'no kapag mag-prepare ka pa nga talaga ayan oo. Mm, tama ayan. So, <gasps> regarding doon sa pagluluto ng mga processed foods baka pwedeng ano, mga small step na pwedeng gawin, unti-unting palitan, oo yung mga processed foods ng mas sariwa o di kaya naman yung mga healthy food, so hindi naman talaga totally mawawala. <gasps> So, lalo na kapag breakfast oo pero nabanggit mo naman na parang nagbra-brunch naman kayo. <chuckles> <gasps> Oo, bumibili
Mm. Oo, oo. Oo. tama. Mamamalengke pa, di ba? Ah, hmm. Okey, pwede talaga. Oo. Oo, gano’n kami lagi kumain. Katulad ngayon walang breakfast gising na yung mga anak ko, <gasps> pa parang normal lang sa kanila 'yon na ano hindi kasi <gasps> mag ah, kikilos ang anak ko, mag nak ac actually nagsasaing na ngayon, eh. Oh, so maya-maya bibili na ng ulam 'yan, so <gasps> pero ngayon, ah, magluluto yan kasi bakasyon, so nandito pa yung isa kong pamangkin, <gasps> 'dito yung kaklase niya so <gasps> hindi hindi praktikal na bibili. Mas praktikal na magluluto kasi ilan kami, 1, 2, 3, 4, 5. Lima kami ngayon, so ayun bibili nala ah, magluluto talaga siya.
Mm. Mm. Hmm. Mm, alam mo maganda yu'ng ganyan ano na kaisipan talagang kino-consider mo kung <gasps> saan yung mas makakatipid yung budget ayan, so, mahusay yung part mo na 'yan. <gasps> Siguro isa pa sa pwedeng makatulong is yung paghahanda ng simple na meal prep or yung listahan ng pamimili para maiwasan yung minsan na, "‘Pag ganito na lang, ito na lang" 'pag ganyan yung paglulutuhin ninyo. <gasps> Meron ba kayong ref na pwedeng mag-imbak para s ah sa pagkain ninyo sa the whole week ganyan?
Yes. Mm. Oo. Oo.